Olha, eu queria desabafar mas também pedir alguns conselhos ou algumas dicas, porque eu sou muito boa em procrastinar coisas importantes sabe? <laughs>
<laughs> Não é incomum. Vai, me conta.
<laughs> E então, o que que acontece? Eu terminei meu mestrado agora no no, ali no meio desse ano né, já faz uns 3, 4 meses que eu finalizei. E aí, enfim, já já deu tempo de chegar todos os meus documentações finais, o meu diploma, tá tudo certo. O próximo passo é me começar a procurar um doutorado porque eu quero muito seguir na linha acadêmica.
Uhum. Ah tá. Qual é desculpa e-e em qual área?
Qual que é a min hã. Eu sou da área ambiental, eu fiz Ciências Ambientais. Quero manter também nessa área.
Ah, olha, que interessante! Uhum.
É, então, só que o que que acontece? Hoje eu moro aqui na França, né. Estou procurando doutorado não só na França mas em outros países aqui da Europa também. E aí, qual que qual que é a minha grande procrastinação? Aqui a maioria dos doutorados você precisa ir atrás do professor, ver se ele tem vaga, alinhar projeto, ver e-e ver se ele tem financiamento pra você arranjar uma bolsa, é tudo muito você, sabe. No Brasil, eles abrem processo seletivo, você vê se tem quantas vagas tem, quais são as áreas e aí você faz o o o seu projeto né. É pouquinho invertido.
Sim. É, né, através do CAPES, se eu não tô enganado, né.
É, também. Isso, isso. Então assim, o fluxo é diferente, então, como eu estava muito acostumada no Brasil de: "Ah, espera abrir edital ou ver alguma chamada nas universidades".
Uhum. É, no Brasil é um concurso, eh, basicamente, aqui vo aqui é como você, eh, se se você tivesse que buscar um orientador, é uma coisa mais, digamos assim, privada.
É, exato. Exatamente. É. Exato. Aqui na Europa não, aqui não importa quando, não importa você você que tem que ir atrás e descobrir se o professor tem vaga. E isso assim eu estou procrastinando desde o dia que eu terminei meu mestrado. <clears throat> Eu terminei falando não, tem 3 meses, vai fazer 4 agora no final desse mês aqui, né, na virada do ano vai fazer 4 meses. Então eu terminei o mestrado e falei: "Não, eu vou me dar 1 mês de folga, porque foi bem corrido, foi bem puxado. Vou me dar 1 mês de fe de de férias e aí depois eu começo, né, esse processo até para eu ter os documentos ali, para quando eu for aplicar para o doutorado ter o que, né, como comprovar." Mas aí pas
Tá. E tem quanto tempo? Uhum. Justo. Uhum. Até aqui nada de procrastinação, está tudo certo. <chuckles>
Exato, só que aí deu esse 1 mês aí eu comecei ai mas, <smacks lips> não deixa eu deixa eu esperar o documento chegar, aí chega o documento. Ai mas não deixa deixa passar, porque na minha área, né, teve a COP no Brasil, que todo mundo estava para lá. Então eu falei: "Ah, eu não vou conseguir falar com ninguém agora, deixa passar a COP." Aí passou a COP, e aí eu estou assim, sabe? Cada vez arranjando uma desculpa para não começar e é algo que eu realmente quero, quero muito, mas não sei.
Uhum, sim. <chuckles> Mas por que que você acha que você está tendo isso? Você acha que você está com medo de começar o doutor você acha que você ficou muito cansada com o mestrado e por você quer demais o doutorado e você tá se talvez se cobrando demais, eh, mas ao ao mesmo tempo, no fundo, você quer descansar um pouco mais, o que seria normal?
Olha Hum. Hum.
Você acha que tem a ver com isso?
Olha, eu a eu acho que uma parte sim, essa coisa de: "Eu quero tanto que eu tenho tenho medo de não dar certo". Eu acho que isso é uma verdade, mas eu também eu eu eu sinto que eu tenho um pouco medo de rejeição, sabe. Como, eh, aqui assim, não é certo que eu vou conseguir: "Ah, eu entrei em contato com o professor, ele ele a gente, sei lá, tem um tema em comum, aí vai consu começar". Ele pode me rejeitar em qualquer momento desse proxe processo? Eu acho que isso também é um ponto, sabe? Tipo: "Ai, quantas vezes eu vou ter que passar por esse processo, ser rejeitada até dar certo?". Sabe? Que enfim, eu sei que acontece de você ter que conversar com 3, 4 professores até dar um match de verdade, né? Mas esse essa coisa de: "Ai, ser rejeitada". Até da demora do trabalho tipo: "Nossa, quantas vezes vai ter que acontecer até dar certo?". Sabe? Também, eu acho que é um motivo da procrastinação, também.
Uhum. Tá. Exato, exato. Uhum. Tá, olha é normal se sentir assim, ninguém gosta de ser rejeitado, o o problema é como a gente lida com isso. Eu acho que você deveria, eh, abordar de um ponto de vista que eventualmente podem pode haver rejeições, mas provavelmente e se houver rejeições vão ser ligadas a ao fato do talvez aquele professor não esteja preparado pra lidar com doutorado, eh, enfim, eh, é muito específico, né. <chuckles> É a pontinha, da pontinha, da pontinha do do do do dedo. Então, talvez aquela pessoa não tá preparada, por mais que ele seja um orientador. Eu acho que você deveria pensar isso, pra agora quando você começar abordar seus professores tá: "Se me rejeitou, não é porque minha tese é ruim ou coisa parecida". E sim porque, eh, ele não conhece o suficiente pra se sentir seguro pra te orientar.
Uhum. É. Uhum. Aham, é verdade. Hum. Aham. Hum. Hum, é verdade. Mas você sabe que isso aí brota com uma outra insegurança minha, eh. E se eu tô querendo estudar o negócio e não e e e assim, é tão tão específico, tão pontual. Será que eu vou conseguir encontrar alguém que vai de fato falar: "Nossa, que interessante! Quero quero te orientar" e, eh, e que tem ali a expertise que fari que é, né, no final, o doutorado é muito específico, né, como você estava falando. Será que eu vou conseguir encontrar? <laughs>
É muito, muito, muito específico. Ah, acho que sim. Se você tiver paixão sobre o tema, e e e assim, e e então, assim, você com certeza, e você já tá no nível de doutorado, você não vai sugerir nada, eh, irrelevante. Então, vem de você um um convencimento. E aí obviamente, eh, o o o doutor o orientador, o pós-doutor orientador, eh, mesmo que ele não porque <laughs> justamente por ser muito, muito específico por o não necessariamente a pessoa já já já teve um tema sobre aquilo, mas ela pode se interessar. E mesmo que, enfim, eh, você seja rejeitado não quer dizer que é uma falta de interesse, de novo, pode ser uma falta de conhecimento, também, pa pra pessoa se sentir segura. Então, assim. Eu acho que você deveria tentar o o o o máximo possível, e vai ser o o que o universo quer, e você vai conseguir, com certeza.
Ai, eu tenho. Uhum. Aham. Sim. Uhum. É verdade. Boa, boa. Mas, você acha que eu eu devia começar, assim, por um planejamento mais estratégico, do tipo, faço uma lista das universidades? Ou eu tento uma coisa mais orgânica, assim, vou em direto com os professores, tento uma conversa, marco uma uma re uma reuniãozinha. Que que você acha que talvez me ajudaria mais a quebrar esse primeiro esse essa primeira procrastinação?
Uhum. Olha, eu acho que fazer uma lista das universidades que são mais fortes, eh, no seu tema, ou temas imediatamente relacionados, seria a melhor coisa. Eh, eu não sei se você tem alguma barreira de países, tipo: "Ah, esse país eu não". O ou, ah, você tem um país específico que você quer eh, gostaria de fazer?
Uhum. Então, eu eu eu não tenho, desde que o seja o inglês, assim, que aí, né, que se a gente for pra um país com os idiomas muito diferentes, aí eu eu já não consigo, mas se se foi em inglês, pra mim está tudo bem, eu não tenho barreira de país não.
Uhum. Tá, não então, v vê a vê as as unive as melhores universidades, as universidades mais, eh, adequadas em relação ao tema, e eu acho que d daí, você v vê quais são os pro os professores que estão elencados, eh, na área mais específica e próxima da sua. Eu acho se é melhor do do que ir direto, professor por professor, a não ser que v não sei, existe algum banco de de dados em relação a professores, como é que funciona isso?
Uhum. Hum. Olha, existem os rankings das universidades por área. Professor, assim, só se eu jogar se tem, né, as plataformas de pesquisas acadêmicas, se eu jogar os temas e ver quem tá mais publicando naquela área, mas não é certeza que aqueles professores são daquela área, assim, é é mais difícil mesmo pel por professor.
Uhum. Ou que eles estão, eh, enfim, que, eh, que eles, eh, estão dispostos a orientar alguém, né, porque às vezes, pode ser um acadêmico que simplesmente só escreve. Aham.
Exato. Exato, exato. Então, tem todos esses detalhes assim, que, eh eh eh, uma pesquisa que demanda tempo mesmo, assim, mesmo se for pela universidade ou pelos professores vai demandar porque aí, se eu encontro a universidade eu tenho que encontrar o departamento, conversar com eles, ver quem são os professores, então, é longa, assim, a jornada. <laughs>
Uhum. Eh, eu acho que você tem que encarar como algo prazeroso, né, porque é um doutorado, você vai estar em em outro nível em termos acadêmicos, então, assim, essa pesquisa você tem que encarar como não algo difícil e chato, mas como algo prazeroso: "Nossa, encontrei esse professor aqui, olha só, eh, parecido com", eh, você não tem que ver como um fardo, porque me parece que é sua paixão, então você tá buscando alcançar um objetivo pelo qual você é apaixonada. Então assim, esse mindset de de ver como algo que é um processo prazeroso, pode te ajudar.
Hum. Hum. Aham. Sim. Sim sim. Hum, boa, boa! Eh, eu acho que faz sentido mesmo, né, até porque enfim, eu eu quero ir pra esse próximo passo por desejo mesmo, né, por paixão como você estava falando. Então acho que vai acho que faz sentido mesmo, eu vou tentar então fazer essa listinha pra eu começar aqui minhas pesquisas e sair dessa procrastinação. Mas obrigada viu, me ajudou muito essa conversa.
Exato. De nada, que isso, imagina, não foi pro você não tá procrastinando não, você tá no no passo correto, enfim, você acabou de terminar o seu mestrado. E, enfim, eu tenho ce e e eu tenho certeza que você vai ser uma exce excelente doutora.
Aham. Ai, tomara! <laughs> Me esforçarei pra isso! <laughs> Obrigada.
Uhum. <laughs> De nada.